Ciao. Buonasera. Bene, be come stai tu? <chuckles> Meno male.
Ciao, come stai? Buonasera a te. Bene, bene, a parte il caldo, tutto bene devo dire.
Infatti, uguale idem. Ehm, no, pensavo a questo caldo che stanno subendo un po' sai, oggi c'erano dalle mie parti, non so se in generale, gli esami di terza media che sembrano sempre tanto tanto un macigno, poi alla fine sono eh.
Eh. I, i. Mh. Ah, sì, sì, sì. Sì, vero, vero, secondo me questa è la settimana, perché poi credo che l'altra o metà dell'altra inizierà la maturità, quindi.
Esatto, esatto, no il 18, ora i ragazzi hanno poi da me po ah ma quello penso che siano, uhm, <tsk> nazionali no, come come esami. Okay.
Eh, eh, eh. E infatti, infa sì dico tutti iniziano allo stesso giorno.
Eh, c'erano i miei nipotini felicissimi, contentissima che siano te tolti il peso, già parlavano un po' di liceo f fortunatamente.
Eh, ah. Ah, otti Ma già hanno finito tutte le prove?